Bah heu, je t'en prie et et c'est c'est surtout quelque chose à un moment où hem, où vous retrouvez, mais à à un moment, heu, à l'extérieur bien entendu, tu l'as très bien compris et ça peut être des activités qui soient, heu, plutôt cool pour vous. Parce que, des occasions aussi c'est des vacances. Donc tant qu'à faire si vous avez la possibilité de faire, heu, une sortie qui soit agréable, pas forcément très stressante ou: «Heu, arrête de courir, ne fait pas de bruit et cetera» heu, juste là, chez vous, vous allez, heu, un p ça peut être un parc, une sortie de parc par exemple, et puis: «Allez, vous voulez courir, allez-y, c'est pas grave, défoulez vous, vous avez le droit».
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Jusqu'à présent, on faisait pas et c'est vrai que peut-être que ça va les apaiser un peu aussi, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'injonction. Tu vois: «Heu, tiens toi bien à table», heu, en plus, c'est des repas qui finissent tard, qui durent longtemps. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'est aussi heu, c'est très sympa. Ils ont des cadeaux, tout ça, hein. Je ne remets pas du tout en question le concept mais c'est vrai que souvent, c'est quand même très long. Après, ils nous attendent, on va manger pendant des heures et c'est vrai que c'est des vacances finalement, même pour eux. Heu, ass où il y a beaucoup d'injonctions quoi. Donc c'est vrai que si on peut les emmener juste se défouler, heu, tu vois dans des endroits, je sais pas, dans la nature ou autre. Ça peut leur faire du bien de de crier, de courir, de sauter, heu, sans qu'il y ait, heu, un aucun jugement de personne quoi, juste nous.
Mmh. C'est ça! Mmh. Bien sûr. Mmh. Et hem, j'aurais même tendance à dire que vous pouvez aussi faire la même chose à ce moment-là puisque vous êtes en vacances. Vous pouvez sortir du rôle, heu, parent habituel, heu, dans un environnement que vous connaissez et heu, en profiter également pour être dans la nature et commencer à faire des courses en criant. Ou, heu, grimpant les arbres enfin, un mode: «Heu, bah, moi aussi je suis en vacances, j'ai besoin aussi de, <blows air> sortir cette pression là quoi».
Ouais. Ouais, fun. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est marrant. Je pense qu'il serait un peu décontenancé, mais ça peut être hyper drôle. Ça peut être hyper drôle, heu
Bien sûr, bah voilà, c'est surtout, bah, alors c'est c'est ça vous enlèvera pas le rôle de parents bien entendu. C'est juste un moment qui peut être aussi: «Heu, oh bah, écoute, hein, heu, là c'est Noël, moi aussi j'en ai eu marre, heu, de manger, heu, non-stop, heu et bah, moi aussi je vais courir pour pouvoir sortir un petit peu, heu»
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien. Tu sais, quand des fois, on pète un peu des câbles en rigolant, heu, qu'on met la musique à fond, même en faisant le ménage ou qu'on fait semblant de chanter avec le balai, ça les fait mourir de rire, tu vois? Et heu ouais, voilà. «Tu es gênant, heu, tu es gênante, maman, tu es gênante» et en même temps, on est que nous, donc il y a pas de gêne et puis je sais très bien que ça leur fait ça les fait rire. Tu sais, heu, le soir, on leur demande souvent: «Heu, qu'est que vous avez préféré dans votre journée?» et souvent, quand on a eu un un quart d'heure comme ça «de de folie» entre guillemets de rire, heu, c'est ça qui nous ressortent. Donc je me dis que c'est bien, tu vois? De remplir aussi la petite boîte à souvenirs avec ce genre de trucs un peu qui sortent du du contexte, ouais. C'est des super bonnes idées.
C'est ça, exactement, et C'est ça! Et et qui font semblant d'avoir honte, heu,. <laughs> C'est ça. <chuckles> <chuckles> Exactement. C'est ça.